Eee, iya mereka juga sudah berumur sih sebenarnya, tapi masih suka konser sih setahuku masih suka konser dan kalau misalkan ada kesempatan untuk bisa konser ah, nonton konser, kayaknya sih aku b akan mengusahakan untuk dateng ya gitu walaupun kayaknya kecil deh karena, eee, ya vokalisnya aja itu perempuan, anaknya aja sekarang 6. <laughs>
Oh, gitu. Oh vokalisnya perempuan. Oke.
Jadi heeh, jadi, eee, kayaknya sudah susah juga ya kalau harus mereka trav heeh, travel jarak jauh kayaknya udah susah.
Oh, udah enggak kayak enggak mungkin gitu ya? Iya. Oke, tapi Kakak pernah nonton, eee, konser artis lain gak yang tentang Symphony Metallica itu?
Eee, Symphony Metal jujur di Indonesia jarang.
Oh, cuman yang berarti yang yang itu dong doang sekali gitu ya?
M ya